Ah, okey oo, para mukhang ano siya mukhang, <chuckles> very good yan very, ah.
Ah, yes yun. Oo tapos, oo totoo as in nakakatuwa na ano na kumbaga'y ano meron siyang ano inspiration na leader. Yun yung gusto niyang maging, oo.
Oo, oo may inspiration, tama. Eh tama yan, alam mo may pag-asa pa kasi din talaga sa mga kabataan ngayon 'no na alam talaga ng papel nila.
Mm. Totoo as in tuwang-tuwa nga ako na nakapasok si ano si Bam and si, ah, oo, oo, yes, yan tuwang-tuwa ako na nakapasok sila. Kasi may nagagawa na yung mga kabataan ganun. Parang kumikilos na sila di ba? Dun mo makikita, eh, oo.
Oo, si Vico 'no, hmm, nakakatuwa. Mm, mm. Kasi nakikita din nila kasi di ba? Napapan nakita mo yung sa nangyayari sa yung mga nababalitaan na nila na, alam mo yun na gusto naman nila din makatu matu makatulong sa bansa na yan maiwasan yung corruption, bakit hindi pa rin tayo yumayaman ganyan, walang nangyayari sa kanila di ba parang na nadala na kumbaga nadala na. Kasi siyempre nung mga hindi lalo nung mga hindi naka hindi nagkaroon ng chance na siya sa mga boto ng twenty tweenty two di ba? Ayun so ito na yung chance na nila.
Mm, mm. Mm. Mm. Tama, tama. Mm. Oo. Mm, mm, mm. Oo, kumbaga yun namumulat na ang mga kabataan yun. Yan napakaganda talaga ng topic natin. <chuckles>
Mm, mamulat na, ayan maraming mm, ganda nga, eh. Maraming salamat bitin nga, eh, salamat. Paalam.
Bitin lagi salamat ha. <chuckles> Thank you.

Oo, like magkakaroon na ng mall diyaan sa inyo.
'Yan. Oo, SM Supermarket daw. Eh, ang ano, oo 'yan. So, ano 'yong mga kabataan parang silang ano, para silang, "Ayan matutuloy na 'yong ano 'yong project ni ganito, kasi hindi inaaprubahan before." 'Yon pala kaya hindi inaaprubahan kasi meron palang na kontra parang ganun. <chuckles> So, sana noon pa sana 'no.
Ah! Mm. Mm, hmm. Oo, na kontra na para naman maka-akibat dun sa ano yun para may masabi na kanya yung project na yun 'di ba? Hay! Naku mga credit grabber. <coughs> Pero oo pero bakit ano 'no, SM parang SM Hypermarket lang ba, gano'n lang ba yung project na i-aano niya na ipapatayo?
Mm. Oo. <chuckles> 'Di ba? Oo parang gano'n oo parang gano'n. Kasi ang plano niya sana is i-ano na lang i-parang ipaayos 'yong market namin pero under SM pala siya gano'n, oo.
Mm. Um, kumbaga yung pami parang kasi may ano yan, eh, parang may ganyan dun sa lugar ng best friend ko. Yung parang naka-integrate na yung ano, yung SM Hypermarket at saka yung pamilihang bayan talaga pa pa pamilihang lungsod. Magkasama na sila.
Mm. Mm. Oo, magkasama na parang gano'n, oo oo gano'n 'yong plano gano'n 'yong plano. So, ano hindi ko naman
Hmm. Akala ko naman parang may mall na, mall na yung gagawin.
Wala pa wala pa wala pa, parang ano nag nagsukat pa lang sila gano'n. So, medyo hinaan ko 'yong boses ko 'yan. Kasi ano natatawa ako, ano parang mula nanalo siya parang ilang days lang nagsukat na sila no'ng ano nung puwesto sa ano, sa market nagsukat sila then oo. Then ilang araw lang nasunog 'yong dry goods section, parang gano'n.
Ay, wala pa. Hmm. Mm. Oo. Mm, sa market. Ay, so sinadya yun, malamang.
<chuckles> So, hindi hindi namin alam kung sinadya ba or what gano'n, 'di ba. Hindi hindi ano parang hindi mapipigilan mag-isip yung mga tao ng ganun 'di ba 'no. Kasi ang tagal ng project sana tapos bakit ngayon lang biglang ganun, 'di ba?
Mm. Oo, 'di ba parang mm, ngay. Oo, alam mo yung mga
Biglang ano, biglang-bigla yung sunog.